Alam mo may, ah, some sort of dilemma ako ‘no, ah, kasi, ah, hindi ako ganon ka ano, ka galing makipag-usap in general sa mga, ah, tao. So, 'yung mga nagiging kaibigan ko is may common interest naman kami. 'Yung tipong ano talaga, kasi 'di ba may meron tayong tinatawag na ano na social butterfly ganyan, 'yung tipong kahit saang group of friends, okey siya. Ngayon, ako kasi hindi ako ganun. So meron lang ako certain, ah, group of people na talagang okey ako. Ah, 'yung tipong kahit mag-aasaran kami, mag-ano magdamag ‘no, kahit ka kadululuhang napaka-offensive na ng pang-aasar namin, okey lang gano'n, kasi close kami. Parang bilang lang siya sa daliri. Pero no'ng dumating kasi ako ng ano, ng college, medyo nahirapan na ako kasi, siyempre 'di ba, sinasabi nila high school life 'yong parang, ah, pinaka ano talaga, 'yong tipong friends mo talaga hanggang dulo, ganyan. Pero sa'kin kasi ano, ah, after no'ng high school siyempre, ah, iba na 'yong group of people na kasama mo, college na kasi, so iba-ibang school sila galing, may iba naman galing pang mga probinsiya, 'no. So ngayon, kailangan ko makipag, ah, interact, ‘no, nagkaroon naman ako ng parang some sort of friends. Ah, tingin ko naman friends sila, ah, kasi more than acquaintance na eh, 'di ba, kasi kaklase mo. Pero feel ko ano, ah, may some sort of parang cautiousness ba 'yong tamang term? Parang guarded ako, ah, kasi nahihiya ako sometimes na baka mamaya i-judge ako.
Mm. Okey.
Oo, ganyan. Mamaya mabaho pala ako or something. Kumbaga hindi ako comfortable sa kanila, so hindi ko alam papaano ako mag-re-react or mag-be-behave around them. Siguro 'yun 'yung best ano, ah, dile best way to describe 'yung dilemma ko.
<chuckles> Okey. Okey. Ah, matanong ko lang, ah, saan sitwasyon ka ba nahihirapang maging totoo sa kanila? Paanong karaniwang nag mm, paanong karaniwang ano nagre-react ang mga kaibigan mo sayo?
Siguro, kung ano. Mm, so Hmm, yung kaibigan ko. Ah, kasi sa sabihin nating 20 'no, ah, kasi sa ano kami no'n, eh, parang 40 kami sa classroom 'no, ng college. Tapos, ah, block pala yung tawag do'n 'no, hindi pala ano? So, sa block namin parang 40 kami tapos sa group sa group namin parang mga 20-ish kami. Pero yung mga friends ko lang talaga do'n talaga ay mga 5 or 6 'no, gano'n lang, parang the rest since friends nung friends ko parang nakiki-ano na lang din na friend ko rin or hindi hindi hindi siya yung friend friend talaga gets ba yun? May levels kasi yan, eh, 'di ba? Kung may kung yung friend ko, friend ka in a way friend na rin kita pero hindi kita sobrang friend, gano'n. So, gano'n yung nangyaya
Mhm. Mhm, ah Oo, may super friend. Oo, parang ano mayro'n kang, mayro'n kang mga super friends. 'Di ba? Yung may gano'n. 'Di ba? May super friends ka.
Mhm. Oo, may mga super pa may mga super friends ako. Oo, oo ikaw friend ka lang pero yung super friend ko iba 'yon, gano'n. So, dito ako nahihirapan kapag siyempre kakain nang sabay, sabay tapos gusto ng mga kaibigan ko rin na kasama yung ibang friend nila so, nabubuo yung maraming or big circle kung tawagin mga 20-ish 'no, mga 15 kami ganyan. So, naka magkakasama kami 'di ba, sabay, sabay kaming kumakain tapos nagkakaroon ng instances na nag-she-share sila ng mga interests nila mga experiences nila ganyan tapos tata tatawa yung iba, tapos parang do'n ako siguro nahihirapan like tatawa ba 'ko kahit di naman nakakatawa or kapag hindi ako interesado talaga sa sinasabi nila, gano'n. Kasi siyempre parang in away nakaka-offend 'yon 'di ba or parang ma-o-awkward-dan sila sayo kapag napansin nila na ikaw lang di nagre-react, gano'n.
Tama, oo. Oo nga naman. Parang ano 'no, parang parang ano ka, parang others 'yung sinasabi ng iba.
Oo. Eh, ayoko naman din umalis. Mm, ayoko naman umalis din basta. Alam mo 'yon kunyari nasa group kami kumakain tapos sabihin ko na "Pre una na pala ako." Eh, di parang a ang tendency no'n 'di ba most of the time pag-uusapan ka na kasi ikaw 'yong umalis, eh. 'Di ba gano'n 'yong madalas 'no, ah, ah, nangyayari?
Na nagtatawanan sila. Oo. Oo, madalas mga ganiyan na Oo, pangya mga mga ganyan talagang pangyayari kapag sino 'yung umaalis. Minsan 'yan talaga 'yun 'yan talaga 'yong pinag-uusapan 'no. Mm. So ano 'yung ano, ah, pinapahalagahan mo sa pagkakaibigan? May nangyari na bang sitwasyon na parang napilitan kang mag-compromise?
Mm. Mm. Hmm. Siguro ano, 'yong tipong, ah, kasi ma hmm magsa-start talaga 'yong friendship sa mababaw na level, 'di ba? Kikilalanin mo muna 'yong tao, eh. So siguro 'yong parang pinapahalagahan ko sa pagbuo ng mga kaibigan, 'yong tipong, ah, hawak nila likod ko kahit anong mangyari. Alam mo 'yon? Parang kasama ko sila. Gano'n, hindi kasi madali lang sabihin na magkakaibigan tayo, tapos 'pag may something na 'di magandang nangyari watak watak na ang dali kasing mangyari no'n, 'di ba. Ibig sabihin hindi kayo parang totoong magkakaibigan 'no, kasi kaya mong iwanan 'yong isa kapag mahirap na 'yong sitwasyon. So siguro 'yong parang pinapahalagahan ko. Pero sa case kasi na ganito na marami, ah, hindi mangyayari 'yon, 'di ba madalas mangyayari 'yung sinabi kong sitwasyon na kasama mo sila hanggang, ah, gipit na panahon. Sa mga bilang lang 'yan na kaibigan mga 4, 5 ganun lang. So, in terms sa situation na nag-compromise ako, sa group of ano 'yon sa group of mga 20-ish 'yon. Yung tipong gusto nila mag, ah, basketball yata nung time na 'yon kahit 'di naman talaga ako sporty, parang napilitan akong sumama. Tapos siyempre 'yong iba athletic tapos ako 'di ako marunong so mag nagmumukha akong ewan do'n, alam mo 'yon, parang plus 1 lang ako sa grupo. Kasi 'di ko naman nahahawakan 'yong bola kasi 'di naman ako marunong, 'di pinapasa sa akin 'yong bola. Yung mga ganung instances na parang tatanungin mo yung sarili ko or yung sarili mo na da't ba 'di na lang sumama parang ang ang ewan lang ganun. Yun yung siguro yung situation na nag-compromise ako. For the sake lang na, alam mo yun hindi ako KJ kung tawagin.
Mm. Tama. Mm. Okey. Oo. Saka alam mo, um, 'di ba sabi mo gusto mong, ah, manatiling totoo sa, ah, mga kaibigan mo. Um, puwede mo namang ipakita talaga 'yong totoong ikaw, kahit na, alam mo 'yon, kahit na hindi ka nakikisabayan sa mga, um, ayun 'yong sabi mo parang tawanan nila, 'di ba. Kung talaga naman hindi ka natatawa bakit naman nila pipilitin na matawa ka, 'di ba?
Mm. Sabagay. <laughs> Mm.
'Di ba? Kasi kung kasi kahit pa sabihin nilang, "Ang KJ naman nito," puwede mo naman sabihin, "Sorry hin sorry ha, hindi talaga ako natatawa promise." Puwede mong sabihin ang ganun. O kaya sabihin mo, "Ay sorry hindi ko na na na-gets 'yong sinasabi mo, ano nga ulit?" Pwe puwedeng gano'n, puwede ka na lang gumawa ng parang ano, mm.
Hmm. Kaso mm. Actually, maganda naman 'yon 'no. Eh, kaso hindi kaya ano, hindi kaya parang pag-usapan ako lalo kapag medyo kumontra ako or parang tanggapin ko na lang na, kung pag-usapan nila ako, pag-usapan nila ako bahala sila basta totoo ako, gano'n na lang ba?
Oo naman. Kasi sa magkakaibigan hindi naman talaga nawawala diyan na may ma may mapag-usapan ang isa. 'Di ba grupo kayo 'pag umalis diyan ang isa may masasabi't may masasabi talaga 'yan. At kailangan mo lang gi at wala kang dapat na ikatakot dun kasi
Hmm, galing.
Nagiging totoo ka lang sarili mo, di ba? Kasalana ah, hindi mo na kasalanan 'yon. Kasi ang mali dun bakit ka nila pag-uusapan kung totoo ka nilang kaibigan, bakit ka nila pag-uusapan na wala ikaw, eh, dapat pag-usapan nila ikaw na nandiyan ka para malaman mo kung ano yung mali na nakikita nila, para maitama mo, 'di ba?
Mm. Hmm, okey. Okey. Sabagay 'no, ah, nakakaano na rin, kasi parang naka-tempt din na ano, na kumalas na lang din do'n sa malaking group.
Mm.
Di ko alam kung ano, tawag dito, ah, tanggapin ko ba na if may sasa if walang sumama sa akin sa sa sa a alam mo 'yon, sa sarili kong group, ganun. Parang okey lang, gano'n. Kasi nagkaroon ng time talaga yun na ganyan na hindi naman pinag-uusapan 'no, kasi, ah, wash day yata namin no'n pagkakaalala ko. Tapos 'yong suot ko is parang neon. Neon, ah, 'yong kulay pero hindi naman siya 'yong sobrang pangit na neon parang, ah, okey lang siya no'ng ano, no'ng time na 'yon siguro. Tapos dinrowing pala ako no'ng isa. Parang sa loob-loob ko college na tayo nagdo-drawing ka pa rin, nagdu-doodle ka. Tapos sa loob loob ko no'n, ah, after no'n, kung kaya mo akong i-drawing no'ng wala ako dito sa grupo, 'di mo ako dinrowing ng harap-harapan at tinrashtrack mo ako ng harap-harapan. Ibig sabihin, kaya mo rin magsabi ng kung ano man about sa akin ng na wala ako, 'di ba? Parang gano'n, so parang napapaisip na rin ako na, "Dapat yata wag na lang ako dito or something." Ah, kaso ang fear ko naman dun is, ah, baka naman throughout my college life, wala naman akong kasama, <laughs> ganun.
Alam mo Mm. Okey. Totoo. Yun, oo nga naman. Pero alam mo, ang mga kaibigan mo ngayon, ah, mga seasonal lang 'yan. Ngayon lang 'yan. Malalaman mo ang totoong kaibigan mo kapag nasa totoong rea realidad na kayo. Kapag nagtatrabaho na kayo. Malalaman mo diyan kung sinong totoo, kapag kung sino lang 'yong totoong, um, nangangamusta kahit walang kailangan. 'Yong kaibigan na Ah, sasamahan ka o kaya yayayain ka, 'di ba? Yung mga ganyan seasonal lang yan oo masaya ang maraming kaibigan, ma masaya na, um, parang mayron' kang, ah, grupo pero
Mm.
pag tumanda na kayo hindi nyo hindi mo hindi mo na malaman dyan kung sino ang ma matitira nalang sa mga kaibigan mo.
Hmm, okey sabagay 'no, ngayon lang yung gantong phase na 'to. Kumbaga ano, kumbaga growing up 'no, konti lang talaga yung kaibigan 'tsaka nakaka-stress din, eh, 'no? Kasi, ako umpisa pa lang actually, dagdag ko lang din na komento do'n sa mga 'yon, nai-stress ako nai-stress ako pag ang dami tapos ano kanya-kanyang kuwentuhan tapos 'pag may kasi 'di ba, sa grupong ganyan lagi may someone na ano pabida tipong ang loud, loud ng boses niya gano'n, nagki-cringe ako sa loob, loob ko ano, "ang epal naman nito." <laughs> Pero siyempre nireres ayokong sabihin na epal sya ka kahit epal talaga sya 'no, kasi sa somewhat nagco-co yun nga nabanggit ko nag-co-compromise ako, nirerespeto ko pero dahil sa mga advices mo at payo mo tingin ko parang ano imbis na respetuhin ko sila respetuhin ko na lang yung sarili ko na magpakatotoo na lang talaga ako. Kaya, salamat sa ano, ah, advices mo gagawin ko yan moving forward pipiliin ko talaga yung mga magiging kaibigan ko.
Ayun. Totoo, mm. <chuckles> Mm. Totoo, oo. <chuckles> Mm. Tama. Ayun, tama 'yon, um, magpakatotoo ka lang ng sarili mo kasi makikita mo yung kung sino ang totoong kaibigan natatanggap sayo. Ayun, maraming salamat sa mga naibahagi mo, ha, masaya ako't nakatulong ako sayo, muli maraming salamat at magandang gabi, paalam!
Mhm. Paalam.